Yani, şöyle, eee, sorun çözülene kadar zaten uyuyamıyorsun. Eğer sorun çözülecek gibi değilse, yani, benimle çözülecek gibi değilse, bir sonraki kişi dâhil oluyor. Eee, bir sonraki kişi dâhil olduğunda, ben gidiyorum rahat rahat uyumaya devam ediyorum. Bir sonraki aranana kadar. Hıı.
Hımm. He he. Anladım, yani, sabahı bırakalım, sabahı bırakalım gibi bir durum yok mu? O problem çözülecek mi illaki?
Eğer, eee, sistemi durduran bir sorunsa, sabaha bırakma şansımız olmuyor. Ama sistemi durduran bir sorun değilse, mesela öyle de oluyor. Arıyorlar ve diyorum ki, "Manuel olarak devam edin sabahleyin mesai başladığında, soruna bakacağız" diyorum. Yani, böyle yapıyoruz. Aaa, yani, hı hı.
He he. Hımm, anladım. Hı hı. Mantıklı. Yani, o dönemlerde değilsen o zaman aslında genel olarak düzenli bir uyku düzenin olduğunu söyleyebiliriz, anladığım kadarıyla.
Hı hı. Hı hı. Yani, ister istemez, şimdi yıllardır çalışıyorum hâliyle, eee, vücut alışıyor. Hani, bu ebeveynlerimizin her sabah 08.00'de kalkmalarına. Biz öğrenciyken mesela, ben şok olurdum. O sa sabahın köründe kalkıyorsunuz, bir de kahvaltı hazırlıyorsunuz, falan diye, böyle bir, yani, ben kendim bizzat, eee, üniformamı girer giyerken, eee, isyanın dibinde oluyordum ve tek gözüm kapalı oluyordu. Yani, bana kahvaltı masasına oturduğumda kesinlikle uyuyordum, yani, öyle söyleyeyim. Şimdi onları anlayabiliyorum. Yani, gerçekten vücut Mesela ben hafta sonu uyuyacağım diyorum, kalkıyorum. Vücut kalkıyor. Çok kızıyorum kendime. <chuckles> Aynen.
Hı hı. <chuckles> He he. Hımm. <chuckles> Anladım. Hı hı. Evet. Kalkıyorsun. Yani, bir ona bir 2 saat mi deniyor, hani, eee, o düzenli uyanıp uyuma durumuna?
Aynen, aynen öyle galiba, öyle bir terim var, yani, bir bir bir şekilde sanki beden, eee, diyor ki sen normalde 6 saat uyursun diyor, hadi kalk diyor hemen, hadi kalk. Aynen, kalk senin işin gücün var, diyorum ki, yok benim işim gücüm ya, yatacağım ben, hafta sonu dinleneceğim, diyorum. Yok diyor, vaktini boşa harcama uykuyla, diyor. <chuckles>
Hı hı. Hı hı. Uyanacaksın. <chuckles> <chuckles> <chuckles> Yok. <chuckles> Anladım, ya, bu aslında güzel bir şey, hani, öbür türlü hafta sonu bu sefer daha çok uyuyor olsan, bu sefer hafta içi eski düzene dönmek de daha zor olur, değil mi?